Ay oo. So 'yung mga 'yung pinakbet, eh, ano ah, sorry, sari-saring gulay 'yan actually. Um, 'yung, siyempre hindi mawawala diyan 'yung ano, um, ampalaya tapos 'yung mga beans, hmm, hindi ko kasi alam 'yung oo sitaw, tapos 'yung kamote, kamatis, kung walang kamote okey lang naman 'yung kalabasa. So ayon hindi mawala oo patani nako ang sarap nun. Pero alam mo naman ang hirap, ah, ngayon maghanap ng patani, kasi parang ano kokonti na lang nagtatanim. Pero kung may patani, nako ang sarap nung ano pinakbet, tapos 'yung una kong nilutong pinakbet nun parang ang hinalo ko eh
Mm. Yes. Mm. Sitaw, gano'n. Mm. Eh, patani 'di ba beans din 'yun? Oo. Mm. Oh, ano naman 'yung niluto mo sa na, ah, version mo ng pinakbet na 'yan?
Ay ano Ilokano, Ilokano version ng pinakbet. Kasi na naku 'yun na ata pinakamadaling ano ang gagawin dun 'di ba mag-ano 'yung bawang 'tsaka sibuyas i-chop lang 'yun, sila 'yung mauuna dun sa banga sana o kaya lutuan, ilalagay dun sa ilalim, unang ilalagay. Tapos 'yung na-chop na ano na, ang tawag diyan, ah, kamatis. Tapos noong nag-try kong magluto na sinahugan ko ng ano ng fish, 'yung kuwan 'yung tinapa, so nilagay ko na doon. Pero dapat pala ipang huli, pero 'yun ginawa ko nilagay sa ilalim din, pagkatapos nun nilagay ko na 'yung kamote kasi medyo matagal lutuin, kalabasa, tapos sitaw, okra, tapos 'yung ampalaya. Tapos 'yun nilagyan ko na ng binuhusan ko na ng bagoong 'tsaka konting tubig. So kung gustong-gusto ng mas maalat, actually 'yung version ng Ilokano talaga hindi nilalagyan eh oo hindi nilalagyan ng tubig, bagoong lang. So kung mas marami 'yung ano, 'yung kamatis, nako ang mas masarap.
Hmm. Oo. Mm. Oo. Ah. Oo. Oo. Ah. Okey. Mm. Mm. Ah, um. O Hmm. Ilokano. Oo, tama. Oo.